ちゃんと言いたいことをまとめてくるってね、あ
ええ。
それね、一つのね、能力ですよね。うーん。
ええ。あとは今注目している人は長文を書くんですけど、この人もやっぱり、ゆあの、分析能力が高いですよね。
はあ、なるほど。
うん。 いその分析能力の高さ、やっぱり、ね、彼が書いたものを読んでると分かりますよね。
うーん。
ここまで情報を集めて、ん、それでもってそれをレポートの形にしてここまでまとめ上げるって言って、すごく大変だよねって思うような内容が書かれてると
ああ、それがちゃんとわかるんですね。
ああ、分かりますね。<chuckles> 分かるが故に辛いですよね。だから。<laughs>
うーん。 <laughs> まあ、そっか。それで、ちぇなんていうかもう、なんていうか、れっきとした差を感じさせられてしまうっていうところにつながるわけですね。
<chuckles> そうそうそうそう。昔、いえ映画映画であったモーツァルトとサリエリの関係ですね。
あ、そうなんですね。いや、確かにね。
ええええ。 分からなかったらね分からなかったらね、全然問題ないんすよ、多分。
ね、ん、確かにわからないなんてかね、すあの、知らぬが仏じゃないですけどね、うん、分からなければ気にならないですもんね。
ええ、ん。 そうなんですね。そこで分かっちゃうとどうしてそう。
ね、分かってしまうがゆえの、ね、このなんていうか、嫉妬という、ね。うーん。いや、そこはね、ちょっと悩ましいですね。
と、<laughs> がる人の差ね。